Iya, jadi mungkin ini tuh ini sih Kak kayak pengalaman pas, eee, masa sekolah terus berhubungan ke kuliah ya. Dulu tuh pas masa sekolah itu teman-temanku yang di SMA itu tuh kayak <clicks tongue> aku nyebutnya gimana ya, kayak mereka tuh kayak agak nggak bener gitu, maksudnya gini, eee, beberapa temenku itu ada yang kayak pun eee, keluarganya ada masalah gitu kan, terus dia tuh cerita kesatu temen, nah tapi itu entar nyeb bakal nyebar gitu loh. Terus itu jadinya nanti tuh bakal jadi bahan omongan satu kelas atau bahkan nanti, eee, jadi nyebar ke kelas lain gitu. Nah
Oke. Hmm, oke. Mmm. Oh. Oh itu maksud aku kayak cepu gitu ya mereka ya cepu? Oh cepu ya, jadi mereka ember banget mulutnya. <laughs>
Iya cepu cepu. <laughs> Iya. Ember ember dan gosipin gitu, padahal maksudnya tuh itu kayak temen deket atau sahabat gitu loh tapi kayak jatuhnya ngomongin di belakang gitu. Nah, dari situ tuh aku mikirnya kayak, "Kok orang-orang pada kayak gini sih, aku jadi nggak percaya sama orang deh." Maksudnya mau cerita kalaupun misalnya lagi ada masa keluarga atau lagi ngerasa lagi di, apa ya, sedih lagi down, kayak gitu tuh mau cerita tuh nggak enak gitu nggak percaya sama orang.
Oke. Mhm. Oke. Betul, karena bahkan teman dekat pun yang dianggap teman dekat pun, enggak bisa jaga rahasia ya?
Iya, benar. Nah terus, eee, dari situ aku tuh emang ada masalah keluarga ya Kak, tapi itu nggak ada satupun teman SMP atau SMA aku tuh yang tahu. Karena gara-gara, eee, kebiasaan mereka yang kayak gitu, aku enggak ngasih tahu sama sekali kan. Nah mhm, dari situ aku b jadi orang yang kayak agak dingin gitu, dingin terus kayak nggak mau cerita gitu loh Kak, eee, cuek cuek cuek cuek, cewe dingin lah jutek gitu kan, eee, males curhat karena kayak, eee, susah gitu percaya sama orang gitu kan. Tapi itu semua berubah Kak, itu semua berubah pandanganku berubah ketika aku kuliah. Jadi awal-awal kayak semester 1 sampai semester 4 itu tuh aku masih jadi cewek yang dingin, jutek, gitu nggak mau curhat gitu. Iya, kayak nggak ada yang ngeluluhin gitu loh. Nah terus, eee, semester 5 aku nih magang Kak, magang ke luar kota.
Heeh. Iya sih benar juga. Cuek ya cuek, heeh. <laughs> Jutek, heeh, oke. Mhm. Gimana tuh? Oke masih dingin. Oke.